Mmm, aku belum coba sih soal latihan interview sama temen ya, atau wawancara gitu, soalnya aku tuh kayak berpikir kayak, "Aduh, temen aku mungkin lagi sibuk kerja ya." Karena temen-temenku kan semua sekarang masih kerja ya, gitu. Jadi, aku itu kayak heeh, sekarang tuh kayak ngerasa, eee, temenku juga berkurang banyak, karena yang tadinya di kantor punya banyak temen gitu, sekarang tuh kayak, aduh, kayak kadang ngobrol aja sama diri sendiri gitu loh, jadi kayak malah lebih ini. Tapi, on aku jadi ngerti sih sekarang kayak, eee, perusahaan tuh ternyata punya kualifikasinya sendiri ya, buat pekerjanya, gitu. Nah aku itu sih aku kayaknya kurang memahami itu jadi aku tuh kayak selalu berpikir ya, "Aduh, kalau ditolak gimana? Kalau misalnya nggak keterima gimana? Nanti aku harus ngelamar di mana?" Itu sih, ketak ketak keten ketakutan itu, gitu. Nanti, aku coba deh saran-saran dari kamu buat coba biar, eee, ngelamar pekerjaan baru tuh nggak takut ditolak lagi, gitu. Wah, makasih banyak ya, buat, eee, saran-sarannya sekarang jadi jauh lebih tenang dan percaya diri. Sampai jumpa, terima kasih.
Mhm. Benar. Pasti sih. Mmm. Benar. Mhm. Mhm. Oke. Oke. Mhm. Siap Sampai jumpa, iya, sama sam